Allora, ehm, nella comunicazione, ehm, soprattutto nella comunicazione orale non è non sono solo importanti le parole che si dicono ma come si dicono queste parole. A proposito secondo te, quanto conta il tono rispetto alle parole?
È fondamentale, tant'è che, tu hai parlato di conversazione orale, no, però, ehm, non so se è capitato anche a te, ma sicuramente, magari a volte, certe conversazioni è proprio, ehm, n è consigliato affrontarle faccia a faccia perché, nel mondo d'oggi in cui va molto la messaggistica, no, magari usando WhatsApp oppure appunto, messaggi sul dispositivo, tante volte nascono dei fraintendimenti, no, e magari si litiga anche semplicemente perché? Perché da da un u un messaggio scritto di testo non a volte si fa fatica, no, a ca a comprendere il tono in cui, ehm, vengono dette determinate cose e quindi secondo me, il tono ha un peso, ehm, rilevantissimo, ehm, rispetto alle parole perché, ehm sì poi le parole sono quelle però, se dette in un certo modo prendono una direzione, in un altro ne prendono un'altra che può portare anche a dei pasticci.
Mh-mh. Sì. Vero. Assolutamente. Vero. Io ad esempio, credo che le le famose emoticon, che purtroppo in realtà stanno cadendo in disuso, siano nate per quello, per far capi banalmente quando si si usava l'ironia, quando si era seri somma l'obiettivo era quello.
Assolutamente, assolutamente, infatti, sì, sì, quelle sono state, ehm, portate non tanto perché colorate belle e simpatiche, ma perché, ehm, appunto piazzare un un pupazzetto giallo, un'emoticon di di di una bella risata con le lacrimucce che zampillano fuori dagli occhi, dà tutto un tono diverso rispetto allo stesso messaggio senza emoticon magari, no?
No <chuckles> infatti. È vero, è verissimo. Ma tu hai un episodio nella tua vita in cui il tono ti sei reso con il ti sei reso conto che ha proprio cambiato il senso di quello che stavi dicendo?
Sì, sì, ehm, più di uno, ehm, più che altro come somma, mhmm, stavamo appunto dicendo, uhm, messaggi fraintesi a lave a livello lavorativo, ehm, che poi appunto hanno portato a dei chiarimenti con con delle riunioni, dei faccia a faccia in cui non si è neanche poi arrivato, no, a non a a a litigare perché la si vedeva in maniera diversa; semplicemente, ehm, si è capito entrambi, no, entrambe le parti, hanno capito che, ehm, c'era stato un fraintendimento del dei dei toni, no, del dei dei messaggi e quindi ritrovandosi poi con delle facce rilassate, davanti a una tazza di di the o di caffè caldo, con <clears throat> insomma alla base tranquillità, educazione, <clears throat> ci si può dire qualsiasi tipo di cosa, anche anche magari se non la si vede nello stesso modo su un determinato argomento, però appunto, mantenere sempre un tono, ehm, basso, educato e pacato, aiuta moltissimo. Infatti poi, ehm, le persone un pochino più focose, agitate che fanno un pochino più fatica diciamo a mantenere toni pacati, educati, più facilmente, ehm, possono insomma litigare piuttosto che insomma mhmm, sì, può andare diciamo, non a buon fine un una un faccia a faccia, una conversazione con con qualcun altro.
Mh-mh. Dei toni. Certo. Sì. Mh-mh. Quindi tu fai molta attenzione al tono con cui dici con cui dici le cose, con cui comunichi?
Ehm, più o meno, nel senso che sono consapevole di quanto sia importante usare il tono giusto per dire determinate cose. Ehm, purtroppo la frenesia della vita, lo stress, determinate situazioni fanno sì, ehm, che si debba anche lavorare molto sul non fare uscire le cose troppo di di pancia, ma respirare, pensare un attimo prima di parlare, di modo che si attivano tutta u una serie di filtri mentali, piuttosto che appunto, anche magari stemperare, no, perché d'impulso ti viene voglia di rispondere in un certo modo, con un determinato tono se ci si prende sempre qualche secondo per respirare e per somma riuscire a tenere a freno magari certe emozioni e quindi, uhm le risposte di pancia bisogna t provare a contenerle. Non è facile, non è semplice, non ce la faccio sempre, però sono quantomeno sono consapevole di di questa cosa e tanti non lo sono.
Mh. Sì. Sì. Vero. Certo. Però, questo autocontrollo, chiamiamolo così, magari è più facile applicarlo sul lavoro o comunque nei contesti formali perché parti ehm, si in automatico si parte un pochino più controllati, ma con parenti e amici, la fidanzata, il fidanzato invece? Riesci a
Assolutamente. Assolu esempio perfetto, ehm, sì, nel caso di di mia moglie con anche magari lo stress, no, del, mhmm, della bambina che a un certo punto magari è stanca quindi, aumenta già il livello di nervosismo perché comincia a piangere la bambina, il che comunque infastidisce p rispetto a a quando è è tranquilla, quindi si va più veloce, si bisogna fare tutto dettato da da tempistiche diverse per andare a, uhm, sfamare, no, le esigenze de del dell'infante in quel momento, che possono essere sonno, piuttosto che che fame somma, bisogna andare a tappare il il capriccio, stando attenti a non viziare. Quindi tutta una serie di cose, ehm, e quindi sì, negli ambiti familiari è decisamente più difficile riuscire a a mantenere sempre il il controllo e usare il il tono giusto.
Ecco. Mh-mh. <chuckles> Certo. Mh. E invece viaggiando oppure incontrando persone di altri paesi per lavoro, non lo so se ti sia mai capitato, hai notato che, uhm, se utilizzano toni diversi, penso ad esempio in generale si si dice che le persone del sud del mondo, ma incluse anche l'Italia in un certo senso, tendono ad a-a alzare molto più la voce, oppure ad esempio il le persone dell'est Europa ad avere un tono spesso un po' più tranchant, diciamo così, a parlare in maniera molto più netta, tu ci hai mai fatto caso?
Allora sì, ti posso raccontare anche un fatto bastanza simpatico, nel senso che io ho abitato a Londra per diversi anni, ehm, e mi sono accorto proprio, no, di questo loro modo di di parlare in inglese che usavano un sacco di di parole come, ehm: dolcezza, amore, no, lovely, sweety e tutte queste cose qui, ehm, che a me, ehm, sinceramente suonavano anche un po' troppo, ehm, zuccherate, cioè tipo che dici: "Okay così viene il diabete però se continuate a usare tutto sto zucchero non necessario nelle conversazioni". In realtà appunto, è il loro modo, no, per essere provare a essere gentili nelle nelle conversazioni, ehm, quindi vai al negozio e magari ti parlano in i in questo modo così. E all'inizio ho dovuto farci un pochino il il callo. Ehm, mia moglie è, ehm, è straniera anche lei di matrice anglosassone, ehm, americana però, ehm, e noi eravamo lì in Inghilterra quindi, anche lei un pochino la mhmm, la captava questa cosa però, bene o male anche in America sono molto così, no, e e quindi nie praticamente un giorno, non non so perché, ehm, io praticamente, parlo con la la cassiera lì del del minimarket dove avevam preso un po' di frutta e del pane, e alla fine mi è uscito un, ehm, tipo un grazie, ehm, cos'è che avevo detto? "Grazie miele, "thank you honey" avevo detto, e sia quella la cassiera che mia moglie si guardano e si e mi scoppiano a ridere in faccia perché diceva che a a e e è suonato assolutamente strano e non genuino, mi fa: "Non lo fare più perché si capisce lontano un miglio che non è non è la tua tazza di tè sta roba qua, continua conti continua a parlare inglese all'italiana, che è meglio, perché così fai proprio ridere". Vabbè quindi io son diventato paonazzo e basta, ho continuato a parlare il il mio inglese da da italiano e e basta.
Mh. Sì. Eccessivo. <chuckles> Mh-mh. Ah. Okay. Eh, sì infatti anzi. <chuckles> Mh-mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Fatti, n non sei capace, lascia perdere. <chuckles> Ecco, vabbè però è stata una bella esperie un'esperienza interessante diciamo così. Ma tornando alla comunicazione, uhm, generale e al fatto che insomma, mhmm, il tono è facilmente, tendenzialmente identificati indetifi identificabile a livello orale, molto più complicato a livello scritto e negli ultimi 20- 30 anni noi scriviamo moltissimo rispetto a una volta. La comunicazione scritta è quasi la più frequente.
Sì. Eh. E quindi litighiamo tantissimo. <chuckles>
Uhm, uhm, assolutamente! Eh, ti è mai capitato di litigare via chat?
Uff, una marea di volte. Pro
E come fai a capire che sei davvero arrabbiato?
Ehm, pe perché volano parole perché poi <sucks teeth> mhmm, ho come la sensazione che, ehm, le persone questo lo si vede anche magari dai social network, dietro a un dispositivo, quindi dietro a una tastiera trovino il coraggio di dire determinate cose, in particolare cattiverie, in maniera molto più, ehm, frequente rispetto a quando si è, ehm, per dire in in mezzo alla strada nella vita reale, quindi non quella online, e e il che è davvero qualcosa su cui pensare quando quando poi appunto, si si pensa, no, ma ehm, ma i social network fanno bene, fanno male, sicuramente avranno anche i loro lati positivi, però questo è un lato assolutamente, ehm
Sì. Oh, è vero. Sì. Certo.
cioè constatato. Voglio dire anche tutto il il bullismo che c'è, il cyberbullismo, ehm, sono tutte problematiche che sono venute fuori proprio dal fatto che dietro a una tastiera uno non si preoccupa né delle parole, né tantomeno del tono, perché il tono da dietro a una tastiera è praticamente impossibile da decifrare. Ehm, sì.
Sì, sì, sì, penso che sia innegabile. Certo. Ma pensi che si son dimmi.
No, no, no, no, vai, vai.
Ma pensi che possa essere legato anche all'anonimato che uno può tenere facilmente dietro la tastiera?
Ah, io penso di sì. Io penso di sì ma, guarda non è tanto che, cioè magari n vai a nascondere anche il tuo avatar, che metti na fotografia di una farfalla piuttosto che di qualsiasi altra cosa. Anche chi ha la propria la propria immagine, no, la propria fotografia, è proprio l'essere dietro a un dispositivo, in una comfort zone, magari sei sul divano a casa bello tranquillo, leggi una roba che ti fa arrabbiare e, mhmm, istintivamente prendi e lasci un commento, senza pensare troppo a, ehm, al segno che vai a lasciare, no, permanente, perché poi cioè tu lasci un commento ma a meno che succeda proprio un putiferio, magari al ripensamento lo vai a cancellare, ma quasi tutto quello che che lasci poi rimane lì ehm, e quindi sì, è una tematica che scotta questa proprio.
Mh. Sì. Rimane, certo. Mh. Pensi che possa dipendere anche dal fatto che stando dietro uno schermo non si percepisce l'altro come una realtà, cioè un essere umano con dei sentimenti ma quasi come un avatar?
Assolutamente. Assolutamente. Perché, la sensazione è proprio che, ehm, non ci sia, ehm <clicks tongue> quel quella quel farsi una domanda: "Ma ci rimarrà male l'altra persona?". Che magari invece, ehm, nella vita reale, ehm, uno si pone di più, no, questa cosa anche se sei una person sì anche se sei magari una persona esatto, magari un po' maleducata, eh però comunque secondo me, ehm, su internet esce molto di più questo questo lato, cioè le cattiverie, ehm, escono molto più facilmente online piuttosto che nella vita reale.
Mh-mh. Certo, almeno dovrebbe, altrimen <chuckles> Mh-mh. È vero, è verissimo. E invece insomma andando a chiudere abbiam parlato di tono e non, mhmm, non proprio o non su internet, ma diciamo su Whatsapp, dove di solito si comunica con persone che si conoscono quindi, insomma persone fisiche, ultimamente negli ultimi anni vanno molto di moda i vocali. Secondo te, il f ehm, il fatto che così sia facile, uhm, spiegare il proprio tono aiuta questa grande fama dei dei vocali ultima ultimamente?
Sì. Certo. Allora, apriamo un un episodio a parte su sui vocali nel senso che, no veramente, ehm, allora sì di buono c'è che il tono è molto più facile, riconoscibile in un vocale. Però, ehm, per quanto mi riguarda, ehm, sono insopportabili, anche perché, ehm, a me capita di avere alcuni amici o magari non amici, colleghi, quindi devi per forza ascoltare e ti mandano sti vocali qua da 4- 6- 7 minuti e son son dei podcast, non sono dei vocali, cioè. E quindi vocali se se potessi io li eliminerei dalla faccia della terra, però il tono lì viene fuori, sì.
<laughs> Evidente. Sì. Wow. Sì infatti. Okay. Vabbè, quindi il fatto che il tono sia evidente comunque non è una giustificazione per mantenerli, va bene. <chuckles>
<chuckles> Esatto, esatto.
Okay ti ringrazio veramente per questa questa conversazione, e per i tuoi toni assolutamente pacati.
Grazie per la chiacchierata.